А знаешь, а, последнее время я сталкиваюсь с какой-то такой, знаешь, проблемой. Я даже не могу тебе, эм, обозначить, что это проблема, поскольку у меня, знаешь, громадье какое-то планов, но, э, я, на самом деле, знаешь, не могу как-то определиться, э, куда уделять время, да. И в итоге я, получается, м, такое ощущение, что, э, вообще никуда не уделяю, да. Э, то есть, знаешь, а, я хочу рисовать. Да, у меня, не поверишь, у меня уже есть блокнот, у меня есть альбом, у меня есть набор карандашей, у меня есть, э, э, карандаши, включая угольные, сепия и всё что угодно, да. У меня есть терка-клячка. Ты думаешь, я нарисовала хоть один лист?
Мгм. Да. Мгм. О! Мгм. М, да, понимаю. Хорошо.
Нет. Второй план грандиозный у меня. А, я хочу начать заниматься итальянским языком нормально с репетитором, поскольку я понимаю, что, ну, я застряла, да. Я понимаю, что он у меня не улучшается качественно. Да, возможно, он у меня расширяется, но он у меня расширяется каким-то образом таким, э, ну, знаешь, а, ну, как это назвать, вульгарный язык, не вульгарный, такой примитивный, знаешь, какой-то как будто бы ...неклассический, некачественный, не язык Данте, скажем так, да.
Мгм. Да да да, неклассический. Мгм.
А, потом я понимаю, что я хочу заниматься спортом и, в общем-то, ам, ну, сейчас я стараюсь делать зарядку утреннюю, но с зарядкой у меня тоже какая-то халепа, потому что я ее начинаю делать, я ее делаю в кайф. Я прям в удовольствие ее делаю. Потом буквально проходит недель, и я на это всё забиваю, как будто бы, вот знаешь, э, вот у меня не хватает на это времени. И ты знаешь, я вот не понимаю, у у, что мне с этим сделать. Да, я потом думала еще, у меня такая мысль была, не походить ли мне на танцы.
Мгм.
Да, потому что танцы как бы, как будто бы это и спорт, да, но и в то же время это более динамично как-то. Вот опять я нахожу себе какие-то оправдания и не делаю это.
Мгм. Да, да да. Мгм.
Что ты мне скажешь? Я прям, ну, не знаю. Или что, куда мне, э, как мне организоваться более правильно? Ну, вот как будто у меня, знаешь, вот реально в голове какая-то каша из всего. Из-за того, что я не могу выбрать приоритет, такое ощущение, что я вообще ничего не начинаю. И ну, и в итоге я проигрываю, ну, потому что я ничего не делаю.
Мгм. Мгм. Да, я понимаю тебя. Это на самом деле немного неприятно и фрустрирующе, когда у тебя есть большое желание делать, а, разные интересные проекты, разные интересные занятия реализовывать, но при этом при всём, м, на это как-то нету какого-то вдохновения, на эту, м Нету какого-то даже немного, п может быть, желания, какая-то прокрастинация, и от этого, а, вот даже случается определённый эмоциональный диссонанс, который приводит к негативным эмоциям. И, м, я понимаю тебя, и ты бы хотела от меня получить, возможно, какой-то совет вот, как, м, начать заня заниматься теми задачами, теми занятиями, которые ты для себя придумала.
Да. Да. Да, и они для меня все ценны, все интересны, понимаешь, и, возможно, в этом причина. Я не могу тебе сказать, что мне один какой-то, например, да, вот рисование важнее или спорт важнее. Нет, они мне все нравятся. Итальянский, я обожаю итальянский, но он, блин, ну, ты понимаешь, я не могу определиться, э, как-то вот э. Как мне структурироваться? Ты правильно поняла, что я хочу от тебя.
М. Хо Мгм. Мгм. Да, ты смотри, у меня вот к тебе такой вот вопрос. Всё-таки, что для тебя из всего более полезно? Не более интересно, а более полезно было бы сейчас начать делать?
Мгм. Ну, более полезно, наверно Ну, опять-таки, с точки зрения здоровья более полезно спорт, с точки зрения, э, как будто бы из-за того, что я живу в Италии, как кажется, да, итальянский язык.
Мгм, то есть тогда мы из твоих вот этих вот желаний заниматься разными занятиями выбираем 2 в приоритете. Это спорт и итальянский язык, потому что, например, по, э, пункту полезности они сейчас превалируют. Хорошо, э, дальше посмотрим. А ты по-итальянски говоришь, и зарядку ты делаешь. То есть, по сути, те как бы у тебя есть какой-то и спорт, и у тебя есть уже знание итальянского языка. Но вот, опять же, здесь что важнее для тебя? Спорт или язык? Возможно, всё-таки для тебя возме э, вож ну, будет важнее то, что касается твоего здоровья. Потому что говорить на итальянском языке для того, чтобы тебя понимали в обществе, социально разговаривать, на данный момент ты можешь.
Мгм. Да. Да. Да. Да. Да.
М. То есть, вот спортом ты могла бы заня заняться более серьёзно. Хорошо, я тебя понимаю, хорош мы с тобой определили, да? Тогда давай поговорим по поводу того, что, а, ты можешь, нет, на данный момент может не пойти на танцы куда-то заниматься. Но как ты смотришь на то, чтобы найти какие-нибудь танцевальные практики, э, по интернету? На "Ютубе" есть очень большое количество различных танцевальных упражнений. Ты бы могла попробовать, вот вайбит тебя это или нет?
Мгм. Мгм. Мгм. Ты знаешь, потенциально да. Я уже даже задумывалась на эту в эту сторону. Э, теперь ты, получается, знаешь, как будто бы подтверждаешь, э, что то, что я думала, это, а, имеет под собой смысл. То есть не обязательно же искать, куда идти, тратить ещё время, которого у меня нет, на то, чтобы дойти куда-то. Найти что-то, понравится мне тренер, не понравится. А найти именно в "Ютубе" какие-то ролики, которые мне точно понравятся, или даже купить какую-то подписку. Они сейчас стоят очень недорого, в общем-то. Слушай, отличная идея!
Мгм. Мгм. Тяжело. Да, конечно. Вот ви Ну, ты сама, в принципе, большая молодец от того, что ты уже знаешь, что есть подписки, ты уже задумывалась об этом. И если тебе правда понравится танцевать, и тебе как-то захочется уже выйти в зал, то ты можешь всегда взять абонемент. То же самое, то, что касается, м, тренировки. Как как ты говорила, зарядки утром. Вот ты бросаешь какую-то зарядку. А ты пробовала бы делать, например, ту зарядку, которая тебе сегодня очень хочется? Вот, например, если ты совсем не хочешь заниматься сегодня зарядкой, то сделать самую короткую и самую легкую. Если тебя есть желание делать, да, пожалуйста.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ты знаешь Мгм. Это отличная идея, прям отличная идея! То есть ты говоришь, что если даже вдруг я не хочу делать длинную зарядку свою какую-то, ну, стандартную, да. Вот она у меня в среднем 20 минут, то не бросать, а сделать просто какой-то более лёгкий вариант. Правильно я тебя поняла?
Мгм. Да. Да, конечно. То есть вот ты сегодня не хочешь, пот у тебя есть, например, какой-то ряд длинных хороших зарядок, но ты сегодня утром проснулась и такая: "Я не хочу их делать, у меня нету настроения". Ну, вместо того, чтобы совсем не сделать, ты можешь сделать более короткую и более легкую. Это тоже будет полезно
Да. Да. Мгм.
Но при этом при всём ты не пропустишь день зарядки.
Отличная идея. Слушай, это хорошо. Да, и таким образом я не нарушу свою вот эту цепочку и связь, что да, я каждый день занимаюсь. И потом ещё на следующий день у меня не будет какое-то оправдание, что и мне не надо будет чувствовать Э, знаешь, я не буду чувствовать вину какую-то за то, что я нарушила свои, знаешь, какую-то рутину. Да, и спорт я, получается, сделаю хотя бы маленький. Даже 5 минут- это лучше, чем ничего, на самом деле. Класс. Слушай, отличная идея. А еще знаешь, какая идея мне пришла в голову с благодаря тому, что ты мне сказала про: "Найди в "Ютубе" ролики танцевальные". А ведь я могу найти танцевальные ролики на итальянском.
Мгм. Да. Мгм. Да. М. Да. М-да, конечно. Самое главное, что проверь, э, чтобы у твоего преподавателя, который будет вести ролики на итальянском, был хороший итальянский, классический, а не, как ты говоришь, вульгарный.
О, это вообще отлично, хорошо, спасибо большое! Слушай, ты мне такие ценные советы дала, я тебе очень благодарна. Они настолько какие-то практичные и утильные. М, я прям сегодня возьму к этому. Спасибо за то, что ты меня, знаешь, как-то структурировала и подвела к тому, что приоритизировать. Да, м, это важно. Реально.
Да, конечно. И я бы хотела сказать, что ты, например, начнешь, э, заниматься более внимательно там танцами, спортом. Как-то это превратится даже в какую-то определенную не то чтобы рутину, но оно войдет уже в русло у тебя. И тогда ты можешь подключать следующие, э, увлечения, там: язык, рисование. Э, о, возможно, тебе бы было, например, интересно по чуть-чуть читать, э, книгу Данте.
Да. Мгм. Ага.
А, как бы это как раз и изучение классического языка итальянского. Ну, м может быть, бы тебе было интересно это делать пока что на данный момент с помощью книги, а уже потом, как у тебя появится больше интереса и ты возьмешь преподавателя.
Мгм. Слушай, отличные идеи. Ты мне настолько помогла с вот этим структурированием всего, потому что тут реально у меня в голове прям каша какая-то была. Спасибо тебе большое, э, за твою помощь, за твои советы! О, если что, я к тебе ещё приду за помощью.
Ну Да, я была рада тебе помочь. И я надеюсь, у тебя всё получится и с изучением итальянского, и со спортом. Обращайся ещё!
Спасибо!